Ah, legal. Legal, interessante isso, não sabia. Uhum.
Uhum. É, bem interessante. Ajuda demais, porque são ervas muito calmantes, né, para você pegar naquele sono. Tenta isso e tenta fazer exercício físico também de manhã ou à tarde, a hora que você que você tá sentindo mais sem energia. E uma outra coisa que você pode fazer é um cochilo, mesmo, na tarde.
Hu É. Desacelerar. Beleza. Uhum. Hã. Hum, entendi.
Cochilo de meia hora ajuda demais o dia.
Ok. É, não, você tem razão. É, realmente eu vou vou vou me alinhar isso. Tô anotando as suas dicas, e vou alinhar essa questão do do horário, da do do chás e da organiza da mescla, né, da meditação com os chás e a melatonina, adorei. Olha, muito obrigada por me ouvir, viu, e também pelas suas dicas. Vai me ajudar demais. Eu vou colocar em prática hoje. Obrigada.
Imagina, tô aqui sempre que você precisar. Tchau, tchau.

Olha, eu queria um conselho, sabe. Como que eu posso, assim, melhorar o meu sono, com um horário mais regular?
Oi, eh, olha, posso te ajudar com conselho, com dica, só que você consegue me contar como que tá com sua rotina, o que que tá acontecendo?
Uhum. Ponto. Então, eu tenho percebido que ultimamente eu não tenho conseguido manter constância, sabe, pra dormir ali no meu sono, eu tenho tido muita dificuldade pra desligar a mente. E aí fica tipo um um ciclo, né. Eu deito na cama, até que cedo, deito umas 22h30, 21h30 assim, mas a mente não desliga. Então, eu sempre tenho um horário pra
Uhum. Entendi. E o que que tá acontecendo?
eu sempre tenho um horário pra acordar, sabe, mas nunca pra dormir, pra dormir demoro muito a dormir. E aí eu percebo que ansiosa ou fico preocupada, e aí eu acabo levantando da cama e falo: "Ai vo"
É. Entendi. Uhum.

Olha, s interessante você perguntar isso, porque eu tava pensando, não sei, né, se poderia ter sido a mudança de horário no trabalho, porque eu trabalhei durante 9 meses no horário da madrugada. E aí, eh, né, esse mês agora de final de novembro pra cá, eu tô nu nova escala do trabalho pela manhã e e não sei como eu posso melhorar esse sono, sabe, pra ter um horário mais regular, pra me ajudar. Que talvez não, né, eu penso que seja muito consequência também ligada desse sono que eu não tinha nesses horários, que nesses horários eu estava trabalhando, estava produzindo, né?
Hum. Uhum. Mas, por exemplo, hoje, que horas que você desliga o computador?
Não, eu trabalhar mais ou menos, até umas 18h, umas 19h no máximo, sabe, aí quando eu desligo o computador, assim umas 19h, mais ou menos.
E você não consegue dormir?